Então, eh, eu gostaria de um de um conselho, como eu poderia lidar com algumas coisas que estão acontecendo na acontecendo na minha vida, e eu preciso fazer uma mudança agora de país, porque porque eu estou grávida e Ah, obrigada. <chuckles> Hum, eh, então e tô com muita dificuldade em aceitar, e é uma mudança necessária, né, por causa do apoio do apoio de pessoas que eu tenho em outro país e aqui não tenho. Então então eu já passei por algumas mudanças na minha vida e e sempre coloquei, assim, uma tipo, não quero saber o que que vai acontecer, só vou fazer e e e seja o que Deus quiser, como se costuma dizer, né, nunca planejei muito. Mas antes eu não mas antes eu não tinha nenhuma criança nem nada disso e e eu tenho uma essa mudança pra fazer e eu tô com muito receio, eh, se eu devo realmente mudar e e ter uma vida talvez, digamos assim, estável ou ou se continuo aqui, mas aqui eu não sei se eu vou ter a possibilidade de ter uma vida tão tão organizada, devido a ter uma criança.
Tá. Aham. É. Parabéns. <chuckles> Entendi. S Certo. Certo. Certo. Entendi. É, então esse é o 1º filho, pelo que eu pude pude pude entender?
Exatamente.
Certo e e, eh, no caso você tá junto com o pai, a a o o marido, o namorado, enfim.
Ah, sim, estou junto com a minha esposa.
Ah, entendi, ah legal. E, eh eh, e aí vocês não eh, vocês não planejaram e aconteceu? Ah ou vo
Hum. <chuckles> Sim, fa hum, não, nós fizemos o planejamento, né, mas, eh, só que no decorrer do tempo, devido à à dificuldade com a língua estrangeira, eu falo, a minha esposa ela não fala ainda muito bem a língua, existe uma insegurança com relação a isso, né, porque ela tem medo que me aconteça alguma coisa e e ela não consiga se comunicar perfeitamente na na na na língua, né. E mesmo depois após parto e tudo mais, a gente tem o a gente não vai ter o apoio e enquanto a família dela vai estar no país que nós desejamos mudar. Só que isso tá me deixando muito estressada, porque é incerto com relação a trabalho, é um país que não tá tá muito bem financeiramente e e também aquela Eu mu como mudei várias vezes, obviamente que eu corri atrás pra pra iniciar a vida, mas eu nesse momento não sei como é que vai ser com uma criança, não é.
Tá. Certo. Ah. Sim. Na língua, entendi. Mudar. Certo. Sim, é porque, realmente, assim, um filho, ele muda toda a situação, toda a história, né. E às vezes, eh, criar, assim, uma criança ter uma criança longe de casa, lé longe da, assim, da da família, né, eh, porque eu acho que casa é onde tem as pessoas que que que se importam com a gente, não precisa nesse nem ser gente de sangue, mas amigos, enfim, eh, é importante, né, porque no começo, assim, é tudo bastante conturbado, eh, a criança exige atenção 100% do tempo, literalmente, e e você e sua esposa, vocês trabalham aí onde vocês estão? Como é que tá, eh, a a
Uhum. Sim, então sim, estamos a estamos a trabalhar, ainda estou ainda estou trabalhando, eh, ela também, só que obviamente vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais mais, eh, exercer minhas funções, né, porque exige mais, eh, do corpo, e com um bebê vai ser um pouco mais mais difícil, né, e aí eu tô nessa nessa insegurança que tá me batendo, porque depois, quando nós voltarmos pra pra pra digamos assim, pra casa, né, porque vai ter pessoas da família à espera, se realmente vai me valer a pena em termos financeiros, se não se Mas eu te eu tenho uma coisa eu tenho certeza, que em termos emocionais vai me valer muito a pena, porque eu já tô sentindo muita saudade da de tá perto de pessoas da família, pessoas que eu amo. Então tá aquela balança bem desequilibrada nesse momento.
Certo. Claro. Tá. Sim. Entendi. Aham. Quest Certo. É, sim. E e e ao pra onde vocês vão, eh, existe a possibilidade de continuar com com o trabalho que você faz, a sua es a sua esposa também, vai a experiência de vocês vai contar lá, a língua também é uma coisa que vocês se sentiriam mais mais à vontade?
Na na pra onde nós vamos a língua s é a mesma que nós falamos, né, então por isso quanto a isso não teríamos problema nenhum. Mas em termos de tra desse trabalho, não não não é uma coisa que a gente gostaria de continuar a fazê-lo nesse país, porque é muito mal pago. Obviamente, nós temos outras experiências, né. Mas o fato de de recomeçar é o que tá me deixando mais mais preocupada, né.
Tá. Certo. Entendi. Insegura, né? É.
Exato, nós temos pessoas de da família que com certeza nos apoiam e vai nos ajudar financeiramente no que for necessário, mas é uma parte que tem me trazido bastante desconforto, né, incertezas. E como eu tenho também ansiedade, isso também não ajuda, nem ajuda na na gravidez também. Então tá aquele misto de emoção.
Sim. Cla Sim. É, e vo S sim, e você tá com quanto tempo de de gravidez?
Eu já tô com 5 meses.
5 meses, e por exemplo, pra vocês existiria, por exemplo, a pro a possibilidade. Ao invés de de já correr e se mudar, enfim, eh, de talvez trazer alguém, algum parente e e pra ajudar nos primeiros meses com o neném e e e sentir se é isso mesmo que vocês querem. Porque assim, a É lógico que que tem o, eh, supostamente o apoio das pessoas, né, mas por outro lado, assim, tá todo mundo muito ocupado, né. Então, as É, às vezes o apoio, por mais que ele seja de bom grado, às vezes ele não é o suficiente. Eh, aí você pega, muda toda a sua vida, sai de um lugar que você já tem trabalho, sua esposa trabalha também. E aí chega lá, às vezes a questão de trabalho é mais difícil, o salário é mais baixo, eh, o aluguel mais alto, às vezes o custo de vida também tem que pesar nessa equação. E ao passo que se você, por exemplo, tivesse alguém com você nos primeiros meses, eh, que tivesse essa disponibilidade. Você estando num lugar onde você já mora, ia ser de muito mais ajuda, eu eu penso.
Uhum. Uhum. Exato. É, realmente eu nem sequer tinha pensado nessa possibilidade. Porque como eu eu acho que eu fui um pouco egoísta em pensar assim, né. Como eu A minha saudade, ela é tão grande, aquela vontade de tá mais perto das pessoas, no geral. Eh, tenho sentido mais essa necessidade também, acho que são os hormônios também pedindo mais um um colo e um conforto, né. Aí eu não não eu só pensei no na parte de de nós podermos mudar de lugar, aí eu não, não pensei nem sequer em outras pessoas virem pra cá, até porque eu, aonde a gente mora é muito pequeno, né. O espaço é muito pequeno e é um, eh, futuramente, a gente vai ter que, se ficar aqui, né. A gente vai ter que mudar pra um lugar maior, porque realmente, é um estúdio, não é, então o espaço não
Sim. Sério. É. Maior. Tá.
É, não é suficiente nem pra ter um bebê, mas é o nossa mas é a nossa realidade no momento, até porque os aluguéis são bem caros e é bem complicado conseguir mudar mudar de casa de um dia é, de um dia para o outro, é.
Sim. Hã. Digital, né. Sim, é, um estúdio, assim, e enquanto é bebezinho assim, ainda não anda muito, penso que dá, hã, né, mas assim, com o tempo é, com o tempo, por exemplo, a criança no futuro, sem dúvida vai precisar talvez ter um quartinho pra ela, eh, até pra pra privacidade de vocês também, pra organização, né, e
Exato. Exato. Exato.
e, mas eu imagino desculpa.
Por isso que por isso que eu nem sequer pensei na possibilidade de de trazer alguém pra ficar aqui algum tempo, porque não seria confortável pra essa pessoa, qual qualquer um da família, minha sogra, mi minha mãe que fosse, eh, ficar com a gente, então, não seria uma coisa que seria aci acessível, né, eu acho.
Entendi. Sim. Uma possibilidade. Entendi, não seria viável agora.
Hum.
E você já foi, por exemplo, visitar esse esse você tá Estados Unidos ou Europa? Europa, é, o a o bom da Europa é que as as as os países são muito próximos, né, então, não sei o quão longe é hoje esse país que você mora, desse país que você moraria.
Europa. Exato. É, do do são 2 horas de avião, é uma
2 horas de avião, porque, eh, às vezes assim, se vocês eu tô pensando aqui, né, assim, eh s eh s eh, às vezes se vocês decidem por por hora ficar onde estão por conta de trabalho e tudo mais, eh, começar a tipo, dar umas escapadas e visitar e passar tipo uma semana, ou então, talvez fazer um um test-drive, sabe, ir pra pra visitar essas pessoas, os parentes, se você tiver onde ficar, e tentar imaginar como se vocês estivessem morando ali. E fazer também uma pesquisa de moradia, de mercado de trabalho, eh, ver também a convivência com essa com os as as pessoas os as família, tal, como é que ela flui, eh, porque quando tem o nenenzinho também, as pessoas tendem a palpitar muito, né, e e aí pode gerar conflitos, né, e é. E você estando onde você tá, você vai tá imune a tanto pitaco na na criação, na na alimentação, a tudo, e às vezes uma nova mãe ela gosta de ter essa tranquilidade, por outro lado, tem mãe que não, que prefere ter, eh, lidar assim com a intromissão da família, tudo mais e pra ter esse esse suporte. E e aí ou ou então, logo que o neném nascer, eh, vai, passa ,hã, os primeiros eu sei que nenenzinho muito pequenininho não pode viajar de avião ainda, mas tão logo dê, vai lá, passa um tempo, vê como é que é, se você se sentiria realmente acolhida e apoiada por essas pessoas e tudo mais, e aí você teria uma janela maior de tempo pra pra pensar, né, pra pra ponderar se se seria isso mesmo.
Pois é. Exatamente. Uhum. Nossa, realmente, eh, você você tocou em várias partes que eu não tinha pensado, porque eu me considero uma pessoa bem tranquila, então, até que ponto, quando se tratasse do meu filho, isso seria o motivo de discussão ou algum desentendimento. Então, realmente eu acho que s em vez de fazer essa muda mudança drástica na minha vida, eh, se eu se eu for visitar, eu acho que seria interessante o eh, como você tava mesmo falando pra mim. Nossa, eu criei tanta tanta coisa na minha cabeça, tantos tantos prédios, <chuckles> e você, de maneira clara, você já me me deu uma uma boa explicação do como pensar melhor.
Aham. Sim. Sim. Ai, e vai ca <chuckles> Aham. É, mas se se voc eh, mas assim, se você visitar com essa cabeça, porque geralmente a gente vai com a cabeça de passear e aproveitar aquele momento, mas se você mudar seu mindset, sua cabeça e falar: "Vou aqui, vou ficar pensando aqui, ó, e se eu tiver morando aqui, como é que vai ser isso, será que vai ser legal, onde que eu vou trabalhar, onde que eu vou morar?", e aí você faz uma pesquisa antes de tomar uma atitude dra drástica do tipo fazer a mala e ir, sabe, é, né, faz um laboratório.
Perfeito, nossa nossa, fico muito agradecida pela pela pela pelas dicas que você me deu, acho que que vai ser importante, vou ainda pro vou aproveitar que eu posso viajar e ainda e vou fazer isso que você me disse e criar, eh, pegar essa experiência e ver se realmente vale a pena mudar de país, olha, muito obrigada pela sua ajuda, viu, fiquei muito feliz.
Aham. Imagina, e muita saúde pra você, pra sua esposa, para o bebê, que seja tudo lindo.
Obrigada, tudo de bom, obrigada.